Uhum. Exatamente. Nossa, vale muito a pena isso, assim, porque eu sinto que eu preciso de um eh, como que eu posso dizer, de um guia mesmo ali, né, nas coisas, porque às vezes eu estou realmente com a com com a tarefa com o dia muito atarefado, eh, ano que vem vai ser mais atarefado ainda que eu começo o meu mestrado, então, assim é, <chuckles> se eu não me organizar agora, vou começar a atrasar, atropelar tudo, sabe? E aí vai ser pior ainda lá na frente, né, então a acho que é bom assim. E aí você falou sobre a questão de anotar, eu adoro anotar as coisas e eu sou uma pessoa que ao mesmo tempo que eu sou tecnológica eu também gosto do papel. Mas sim, eu gosto de misturar. Então tipo eu gosto de ter no papel e depois passar para o computador para ter salvo, sabe. E eu acho que, talvez, vai ser uma coisa legal de de de fazer, assim, o eh, essa essa mescla, assim, principalmente para atividades do trabalho, quando eu estou no escritório. Eu eu eu acho mais fácil eu ter anotado ali o que eu preciso fazer do que em uma coisa do Word, assim, sabe. Mas eu vou testar, eu eu acho que eu acho que esse é o caminho, vale a pena, vou testar. Lógico, espero, assim, que não não me deixe mais ansioso, mas acho que não, né.
Uhum. Hum. Sim. Uhum. Uhum. Aham, aham. Sim. <laughs> Eu acho que não, eu acho que vai te ajudar. Até porque a partir do momento que você riscar alguma coisa ali do que você tem para fazer, isso traz um alívio, isso traz uma sensação boa, sabe. Então cada vez que você dá um checkzinho e pensa: "Menos uma coisa", pronto, olha só como melhorou, né. E aí você sente: "Ó, eu tô" menos uma coisa, eu estou no caminho certo. <laughs>
Eu amo. Uhum. Exatamente. É, exatamente. É, exatamente. É, eu amo essa sensação de dar dar o check ali de alguma coisa, assim, sabe? É por isso que eu que eu gosto muito de eh, de ter a listinha ali do que fazer porque depois eu dou o check e fala: "Nossa, eu fiz, caramba, que legal". <laughs>
Aham. Sim, sim. Eu acho que vai você tá no caminho certo. Vai dar certo, falta pouquinho, é só mais uma semana para o ano acabar e você já começa o próximo ano ali com teu planner.
Ai. Aí exatamente, com os 2 pés, né, quebra a porta. <laughs> Mas olha, eu quero te agradecer viu, foi ótimo poder desabafar com você hoje. Eu estava um pouco ansioso, estou até um pouco melhor agora e eu vou realmente começar com essas dicas aí que elas foram muito boas viu, muito obrigado.
Aham, com os 2 pés. Ah, que bom, fico feliz. Te desejo um ótimo ano novo e tenho certeza que você vai conseguir cumprir aí tudo que você precisa fazer. Até a próxima.